अ, भाई एक समस्या है जिससे मैं खुद तो निकल नहीं पा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी सलाह से मुझे निकालेंगे। क्या है ना कि अ, मेरे साथ ये रहा कि देखिए, एक तो जब बहुत ही हम युवा अवस्था में होते हैं ना, जब वो जो 18-19 की जो उम्र होती है, तब तो मैं मानता हूँ कि देखिए ऊर्जा कुछ और थी मेरी और मैं बड़ा तेज़ था। अब जैसे-जैसे मेरी ये जो अपने अ, 20 की उम्र को मैं पार करके जैसे-जैसे अब आगे बड़ा हूँ ना। क्या होने लगा है कि मैं अपने शरीर में बदलाव महसूस करता हूँ। अ, जैसे पहले मैं कुछ भी खा लेता था ना, मेरे को मोटापा महसूस नहीं होता था। अब मुझे लगता है कि कहीं-कहीं मेरे गाल थोड़े-से बाहर आ रहे हैं, थोड़ा-बहुत कहीं से पेट निकल रहा है। और साथ ही ये होता था कि देखिए फ़ोन चलाने फ़ोन-वोन चलाने की मुझे आदत लग गई, तो रात को देर-देर तक फ़ोन चलाना, फ़िल्में देखने का शौक़ है तो फ़िल्में देखना, ये सब चलता रहता है। अब समस्या ये है कि ये ये जो सेहत बिगड़ रही है, एक ऊर्जा की कमी महसूस होने लगी है सबसे बड़ी मुश्किल ये है। मैं रात को सोने की कोशिश करता हूँ कि फ़ोन रख दूँ लेकिन अ, नहीं रखा जाता है रख देता हूँ, आँख बंद करके लेटता हूँ, लेकिन फ़िर बेचैनी होती है दोबारा फ़ोन उठा लिया। क्योंकि नींद आने का समय ही बिगड़ चुका है, 2-3 ढाई बजे से पहले नींद नहीं आती है। सुबह 9-10 बजे से पहले नींद खुलती नहीं है। और दूसरी जो समस्या है वो ये है कि मैं हमेशा से बहुत ही खाने-पीने का शौक़ीन रहा, पूरा खानदान ही ऐसा रहा है। लेकिन अब मेरा शरीर शायद चाहता है कि मैं मीठा खाना कम कर दूँ, मैं तेल, मसाले इतने ना खाया करूँ क्योंकि मुझे युवा दिखना है, मुझे फिट दिखना है, तो मुझे ये शक्कर कम करनी होगी। मुझे हर रोज़ और रात को इतना भारी खाना पर मैं कोशिश करता हूँ 3-4 दिन तक शक्कर ना लूँ। अचानक फ़िर मुझे क्रेविंग होती है मीठे की, वो खा लेता हूँ मैं। तो ना मैं समय पर सो रहा हूँ, ना मैं सही खा-पी रहा हूँ क्योंकि रात में वो बिंज-वॉच करने की आदत है, स्वाद की आदत है। तो मज़ा आता है लेकिन फ़िर उस मज़े की मुझे सज़ा मिलती है। मैं एक बैलेंस चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी बहुत फीकी भी ना हो जाए और बहुत ही लापरवाह भी ना रहे। तो आप अगर इसमें आपको कुछ यार समझ आ रहा हो तो कृपया मुझे बताइए?
हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। हाँ, बिल्कुल भाई। अ, देखिए मैं आपकी समस्या को समझ तो पा रहा हूँ परंतु देखिए इसका समाधान देने के लिए मुझे आपसे अ, बातें जाननी होंगी। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अ, जो आपका स्वास्थ्य है, अ, आज से कुछ समय पहले कैसा था और अब कैसा हो गया? जैसे आपने बताया कि अब अ, गाल मोटे हो गए हैं और आपको मोटापा दिख रहा है खुद के अंदर और आप अ, खुद के लिए जागरूक हो रहे हैं उसकी सराहना करना चाहता हूँ मैं। अ, परंतु देखिए अ, जागरूकता आई तो है परंतु अ, ऐसा कौन-सा मुख्य कारण है जिसकी वज़ह से बहुत जागरूकता भी आई है? और ऐसा कौन-सा मुख्य कारण है जिनकी खाने की वज़ह से आपको लग रहा है कि आपको मोटापा आ रहा है? या फिर कोई अ, अन्य कारण भी है इसकी?
जी। जी। जी। देखिए, अ, मोटापा तो ऐसा है कि मैं आईने के सामने आता था रोज़ तो उतना नहीं पता चलता था। अचानक मेरे कुछ दोस्त जो मुझे काफ़ी समय बाद मिले, वो बोले कि यार तू थोड़ा वज़न बढ़ गया है क्या तेरा? मैंने कहा नहीं। फिर मैंने अचानक एक दिन अपनी पुरानी तस्वीर देखी और मुझे एहसास हुआ कि मैं हर रोज़ खुद को देख रहा हूँ तो मेरा अंदाजा नहीं लगा। लेकिन हाँ। पहले मैं काफ़ी अलग दिख रहा था और अभी मैं मतलब पहले मैं बहुत लीन एक एक 16-17 साल के लड़के जैसा लगता रहा हूँ मैं, 22-24 साल तक भी। लेकिन अभी अचानक से मैं अपनी उम्र का ही या अपनी उम्र के आस-पास का या 1 साल बड़ा भी या छोटा भी कह सकते हैं, मैं लगने लगा हूँ। जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। क्योंकि हमेशा अपनी उम्र से बहुत कम लगा हूँ। तो मैं वही चाहता हूँ अभी, ख़ासकर इस वक़्त। दूसरा ये कि पहले देखिए एक ऊर्जा रहती थी। मैं कितना भी भागूँ-दौडूँ, मैं अपने ज़ीने कितनी भी बार चढ़ लूँ। अब मैं चौथे माल मंजिल पर रहता हूँ, मैं पहली बार चढ़ता हूँ ना तो मुझे महसूस होता है कि यार ऊपर आते-आते ना मैं हाफ गया हूँ, मैं थक गया हूँ, थोड़ी धड़कन थोड़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है। ये इसलिए क्योंकि मैंने बिल्कुल ही ये शरीर से चलना-उठना, व्यायाम करना भी छोड़ रखा है काफ़ी समय से। तो वो ऊर्जा भी बिल्कुल गिर गई है। अब धूप में पहले की तरह भागना-दौड़ना, क्रिकेट खेलना वो सब नहीं हो पाता है क्योंकि, एक ऐसा लगता है कि यार इतनी धूप में बर्दाश्त होगी नहीं। तो ये कुछ बदलाव है जो मैंने अपने शरीर में महसूस किए हैं। और इसके साथ मुझे लगा कि अब मुझे अपनी दिनचर्या में भी बदलाव करना चाहिए। लेकिन शरीर बदल गया, दिनचर्या नहीं बदल रही है। ये समस्या है।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी। हुँ। हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। अच्छा, और देखिए मुझे आप बता सकते हैं कि आप अ, किस-किस समय मतलब अक्सर आप बा रोज़ बाहर का खाना खाते हैं? या फिर अ, ये जो चीजें हैं ये हफ्ते में 1-2 बार है या फिर मन पर बात लगती है कि कभी मन किया तो खा लिया वरना नहीं?
जी, ज्यादातर देखिए खाना घर पे बनता है, मैं खाता हूँ और हमारे घर पे भी बड़ा ही तेल-मसाले वाला खाना है कि रात को आलू के पराठे बन रहे हैं, दाल-बाटी बन रही है, चिकन बन रहा है, मटन बन रहा है, सादा खाना खाना हमारे यहाँ अपराध है। मैं एक ऐसे घर में हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ, जि किसी दिन आलू की सब्जी या खिचड़ी बन गई तो मेरे पिताजी को लगता है कि खाना ही नहीं बना है।
अरे यार! हुँ, हुँ। ठीक है। अच्छा।
उन्हें या तो नॉन-वेज हो या फिर पनीर हो, दाल-बाटी, आलू, ये यहाँ मेरे यहाँ का नियमित रूप से ये खाना है रोज़ का, 3 तरह की सब्जियाँ बनती हैं दिन में, मैं क्या ही बताऊँ? अब मेरी भी आदत वही है। और इस खाने के बाद भी हम बाहर कभी दोस्त हैं तो कभी भाई हमने समोसे खा लिए, कभी पिज्जा हो गया, मीठे का मुझे बड़ा शौक है तो चॉकलेट खाना अ, कुछ मिठाइयाँ मेरी पसंदीदा हैं और मैं जिस शहर में रहता हूँ तो मिठाइयों के लिए जाना जाता है तो बस भाई कभी रसमलाई खा ली, कभी ग अ, मतलब वो लगा ही रहता है। तो वो खान-पान ब घर पे भी बड़ा ही भारी-भरकम है और बाहर तो फिर है ही।
अच्छा। हुँ। हुँ। अच्छा। हुँ। कहने का मतलब रोज़ाना दिन पर र रोज़मर्रे की अ, जो दिनचर्या है वो आपके खाने से भरी हुई है। कह सकते हैं।
उ, जी हाँ। बिल्कुल कह सकते हैं।
अ, ठीक है। और आपको क्या लगता है कि आपकी, अ, किस तरह की ऊर्जा कम हो रही है? देखिए, अ अ, ऊर्जा मेरे कहने से मतलब ये है देखिए हर जगह पर हमारी अलग-अलग ऊर्जाएँ होती हैं, आपको क्या लगता है कि अ, मेरी मानसिक ऊर्जा कम हो रही है, मेरी शारीरिक ऊर्जा कम हो रही है या फ़िर अ, दोनों में कुछ न कुछ असर पड़ रहा है?
जी। जी, मुझे लगता है कि दोनों। मानसिक ऊर्जा ये कि पहले मैं जिन चीज़ों को करने में सोचता नहीं था, थकता नहीं था मेरा मन थक जाता है कि, यार धूप में इतनी लपट चल रही हो, भरी घाम में नहीं निकलना। भरे कोहरे में सुबह 5 बजे, 6 बजे नहीं निकलना खेलने, ठीक है, बाद में हो जाएगा। ये तो चलिए फ़िर भी उम, माना जा सकता है कि ठीक है होता है लेकिन जो ये दूसरी चीज़ हो रही है कि मैं अ, चलता-फ़िरता हूँ तो थोड़ी थकान हो जाती है या फ़िर जो जो जो मोटापा बढ़ रहा है ये शारीरिक थकान का होना, है ना? पहले की तरह ऊर्जा ना रहना कि अब अ, पहले मैं थकता नहीं था, कुछ भी कर रहा था तो अभी मैं थक जाता हूँ और औ वो खान-पान और दूसरा है कि रात को जो मैं देरी से सो रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा जो मैं रात को देरी से सो रहा हूँ, शायद कहीं न कहीं उस वजह से मैं सारे दिन ऊर्जाहीन महसूस करता हूँ। एक थकावट-सी महसूस होती है बदन में एक भारीपन-सा महसूस होता है वो और मुझे यकीन है कि वो रात को देर से सोने की ही वज़ह से है।
अच्छा। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा, और रात को देर से सोने का मुख्य कारण आपने मुझे मोबाइल बताया। बिल्कुल?
मोबाइल सी अ, कुछ कंटेंट देखना यही सारी चीज़ें हैं।
हुँ। कभी आपने छोड़ने की कोशिश की, इन चीज़ों को, कभी आपने त्यागने की कोशिश की कि मैं अब से तो त्यागूँगा नहीं अ, त्यागूँगा इन चीज़ों को परंतु अ, फ़िर से उन चीज़ों में ही लिपट गए?
जी हाँ। दोनों ही चीज़ों को त्यागने की कोशिश की कि सीरीज़ वग़ैरह जो देखनी है शाम में दिन दिन में देख लूँगा, रात में नहीं। रात में नींद ही नहीं आती, लेकिन तो फ़िर देखना पड़ जाता है। और जहाँ तक खान-पान की बात है, त्यागा। ज़्यादा-से-ज़्यादा 7 दिन के लिए आठवें दिन फ़िर अचानक 1 महक मेरी नाक में आती है और मुझे लगता है कि 7 दिन तपस्या कर ली है तो चलो आज। और उस 1 ही दिन में, मैं इतना ख़ा लेता हूँ कि पिछले 7 तो क्या 70 दिन बराबर हो जाते हैं और फ़िर वो 1 दिन जो खाता हूँ वो फ़िर फ़िर 10-12 दिन तक रोज़ खाता हूँ। फ़िर मैं एक 7 दिन का व्रत रखूँगा। लेकिन वापस से वो वो फ़िर टूट जाएगा तो निरंतरता नहीं आ पा रही है, ये समस्या है।
अच्छा। हुँ। जी। देखिए, मैं आपकी समस्या को समझ पा रहा हूँ और अ, काफ़ी अलग-सी कह सकते हैं समस्या है आपकी अ, स्वास्थ्य वाली। अ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अ, जब भी आप अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक होने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आपने कहा, 7 दिन के लिए आपने कहा छोड़ दिया था ये सब चीजें। अ, तो उस समय पर आपको कभी ये अ, महसूस हुआ कि आप अपने अ, आनंद को छोड़ रहे हैं आप अपनी ज़िंदगी की चाहतों को छोड़ रहे हैं। अ, गिल्ट फ़ील होता था कभी ऐसा बुरा महसूस होता था?
जी। हुँ। जी। जी। हाँ, होता था। मुझे ऐसा लगता था कि यार जब मैं अपनी सारी इच्छाएँ, अपने सारे शौक मार रहा हूँ तो मैं जिंदा किसलिए हूँ? मैं जी क्यों रहा हूँ? अगर अभी से ही मुझे एक ऐसी ज़िंदगी जीनी पड़ जाए, कि जिसमें मैं अपने मन की चीज़ें नहीं कर रहा हूँ तो मैं जी क्यों रहा हूँ? मुझे ऐसा लगता था कि, मज़ा ही नहीं है कुछ ज़िंदगी में फिर।
हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ। ठीक है। देखिए, मैं आपकी समस्या को अ, समझ पाया हूँ काफ़ी गहराई से उससे रूबरू हो पाया हूँ आपकी बातों से और देखिए मैं अ, सबसे पहले तो आपको आश्वासन देना चाहूँगा कि आप मेरे साथ इतने ईमानदार रहे और आपने मुझे काफ़ी अपने बारे में निजी बातें बताई अ, अपने स्वास्थ्य से लेकर। अ, देखिए मैं कहना चाहूँगा ना कि हर एक व्यक्ति आज के समय में इस समस्या से अ, कह सकते हैं कि निकल रहा है, गुजर रहा है, क्योंकि देखिए, आजकल अ, जो खान-पान का मामला है ना, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि नई-नई चीज़ें हैं, नई-नई चीज़ें बन रही हैं और स्वाद तो देखो हर इंसान को चाहिए, और अनुशासन अ, में कह सकते हैं ना कोई इंसान रहना चाहता भी है परंतु वो रह नहीं पाता जस जैसे आप है।
जी। हुँ। जी हाँ। हुँ। जी।
आप रहना चाहते हैं, सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, खाना छोड़ना चाहते हैं परंतु आप अ, किसी भी कार्य की वज़ह से किसी भी अपने निजी अ, कारणों की वजह से आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। और देखिए मैं आपको सबसे पहले इसका एक समाधान बताऊँ अ, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप म अपना खाना छोड़ दीजिए, आप अपना जो है मनपसंद खाना अ, जो है वो खाना बंद ही कर दीजिए। देखिए, मैं सबसे आप पहले आपको सिर्फ़ इतना कहूँगा कि जो आपका रोज का बाहर का खाना है ना, आप उसे बंद कर दें। आपके घर में जो बन रहा है देखिए अब मैं उसको तो रोक नहीं पाउँगा, परंतु देखिए मैं उसको रोक पाउँगा मैं रोक सकता हूँ आपके आपको कह सकता हूँ मैं, आपकी आगे सामने रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि साहब देखिए, वो चीज़ें मत खाएँ अ, जैसे कि बाहर का समोसा हो गया अ, चाय-पकोड़े चप चीज़ें अ, जिससे आपको लगता है, आपको पता है कि नुकसान होना ही होना है, तो उसको मत खाएँ। हाँ, हालाँकि मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ना खाएँ, देखिए स्वाद ज़िंदगी का बहुत अ, बेहद अ, ज़रूरी है, हमें ज़िंदगी में चाहिए ही चाहिए। अ, परंतु देखिए रोजाना तौर पर वो गलत है, मैं आपको ये बताऊँ कि आप आप खुद से ही हफ़्ते में खुद से ही 1 या 2 दिन बाँध लें ज़्यादा से ज़्यादा, कि मैं इस दिन चीट करूँगा, मैं इस दिन खाऊँगा ही खाऊँगा। ठीक है? बत परंतु देखिए, वो उसपे भी एक सीमित होना चाहिए आपको कि मैं इतना खाऊँगा या फिर इतना नहीं खाऊँगा, आपको अपनी सीमाएँ बनानी होगी सबसे पहले तो। दूसरा मैं आपको कहूँगा देखिए अ, व्यायाम जोड़िए अपने जीवन में, आप जिम जोड़िए अपने जीवन में, आप दौड़ लगाने जाएँ अ, या फिर किसी भी तरह का व्यायाम जोड़ें परंतु अपने शरीर को हिलाएँ। देखिए अ, अगर शरीर जो है वो अपने अ, स्वास्थ्य अ, अपने ह उसमें ह हिलने के उसमें रहेगा, और तभी आपकी स्वास्थ्य जो है वो सही रह पाएगी वरना तो देखिए अ, आजकल काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं और अ, इंसान जो है ना, वो जो खाने का शौकीन होता है ना, उसको हार्ट अटैक की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, अगर वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता। खाने पे, आप ज़रूर अपने उसपे रहें परंतु देखिए आपको उसके साथ-साथ उसको पचाने के लिए काफ़ी चीज़ें करनी भी पड़ेंगी और अगर आपको युवा दिखना है तो मुझे लगता है आपको जिम वग़ैरह तो जाना ही पड़ेगा। मुझे लगता है आप ये 2 चीज़े, ये 2 च सटीक चीज़े करेंगे, तो काफ़ी सारी चीज़े बेहतर हो जाएँगी और मुझे आश अ, मुझे आशा है कि आप जल्द ही अ, इन चीज़ों से, इन इस समस्या से बेहतर तरीके से निकल पाओगे और संतुलन बना पाओगे।
जी। हुँ। जी हाँ। जी। जी। जी हाँ। हुँ। जी। जी। जी। जी। जी। जी, बिल्कुल, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, मेरा ख्याल है आपने उस रास्ते पर मुझे प्रकाश दिखाया जो मेरे मन में था लेकिन मैं चल नहीं पा रहा था। मैं बिल्कुल आपकी इस बात को और आपने जो संतुलन की बात कही है, उसे ज़रूर अपने जहन में रखूँगा। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। धन्यवाद।
जी। जी। जी।